Halo, mmm kamu lagi di mana ini? Lagi di kosan atau, lagi di rumah?
Mmm, kebetulan lagi di rumah sih, kalau kamu gimana nih?
Aku kebetulan lagi di kos sih ini. <clears throat> <tsk> Mmm, BTW kamu punya hobi nggak kira-kira?
Oh, oke oke. Hobi, Kalau hobi yang spesifik sih nggak ada ya. Cuman kalau biasanya buat ngisi waktu luang kebanyakan ya main HP lah, scroll-scroll Twitter lah, gitu sih. Kalau kamu ada nggak nih hobi?
Iya. Oke, Hmm. Mmm. Oke oke. Aku ada sih hobi, mmm, salah satunya ya, salah satunya aku suka dengerin musik. Kam kamu suka dengerin nggak?
Hmm. Aku suka sih, aku suka dengerin musik.
Sukanya musik. Tapi pernah nonton konser nggak?
Mmm, pernah nonton konser, pernah kok kalau aku.
Pernah, apa kamu nonton konser apa nih?
Kebetulan konser yang aku tonton itu yang paling baru nih, konser Korea sih. <chuckles>
Hmm. Konser Korea? Wow keren loh.
Gitu. Iya kebetulan, eee, artisnya lagi dateng ke Indo, gitu.
Oke, kamu mmm. Oh, gi yang waktu di Jakarta itu nggak sih ya? A atau apa ya? Aku lupa juga sih. Bukan ya?
Iya, kebetulan emang konsernya di Jakarta.
Oh, bener ya, mhm, itu BTW band apa ya?
Hmm hmm hmm. Mmm, bukan band sih ya, kalau Korea kan kebanyakan boy band ya.
Bukan band ya? Oh, apa, itu apa? Mmm, kalau kalau Korea tuh apa ya? Aku nggak tahu juga sih ya.
Oh, kalau Ini ya, kalau Korea tuh kalau aku kemarin, tontonnya tuh boy band, kebetulan. Mungkin mmm, mungkin kamu pernah denger, mungkin ya, Seventeen pernah denger kah?
Mmm, boyband. Mmm. Oh, Seventeen pernah. Pernah pernah pernah. Tahu aja sih, tahu aja. Oh itu Seventeen? Mmm. Kayak band Indo ya. <chuckles>
Nah iya, kebetulan Kebetulan itu yang aku tonton, iyap, betul banget.

Mhm.
Oh, tadi aku kayaknya belum juga ya, mmm, jadi artis favoritku tuh, eee, Seventeen.
Iya, belum. Seventeen, oh, Kakak pernah nonton konsernya ya. Oh. Bukan oh boyband. Mmm, eh, bedanya boyband sama band apa ya?
Jadi dia dari Korea, iya, jadi boyband sih, bukan band. Mhm. Kalau boyband itu kan dia cuma nggak cuman dia, dia nyanyi, nari, sama
Mhm. <clears throat> Mhm.
dia udah nyanyi, nari, gitu, ada yang nge-rap juga gitu loh di dalem, eee, boyband-nya, cuman kalau band, band itu kan dia lebih ke main alat musik sama nyanyi ya, gak ada nari-nari tuh. Nah, bedanya sih itu.
Oh, gitu. Oh, gitu. Hmm. Mhm mhm, ya. Oh, gitu. Mmm. Tapi pernah ketemu nggak sama Seventeen? Maksudnya secara langsung ya, untuk ngobrol-ngobrol gitu, pernah nggak?
Mhm? Kalau ngob kalau ngobrol enggak, agaknya nggak mungkin ya.
Nggak? Kok nggak mungkin? Tapi kalau misalnya ada kesempatan mau ngobrol nih
Enggak mungkin ya, karena